Hıı. Aslında herkes eşit seviyeye inerdi, biliyor musun? Çünkü, ya o zaman, eee, şikâyet edeceği kimsenin bir şey olmazdı. Ya da en azından birbirlerini daha çok aramaya başlarlardı. Ya da daha çok, eee, belki e e özlerlerdi birbirlerini. Çünkü sürekli görüyorlar o platformlarda. Artık bir şeyin, hani, "Cılkı çıktı." denir ya, gına geldi, hani, o şekilde. Yöresel bir kelime belki de bu bilmiyorum ama gına geldi yani.
Hıı. Eve Haklısın. Değil mi? Eve <giggles> Anlıyorum. Senin peki sosyal medya yerine denediğin bir aktivite olup çok iyi gelen bir şey de oldu mu?

Anlıyorum. Peki senin, eee, ne yönde etkiliyor, fiziksel olarak mı, psikolojik olarak mı? Kaygı olabilir; motivasyon, mutluluk, kıyaslama, nasıl etkileniyorsun daha çok?
Yani çok yönlü biz güzel bir soru. Eee, şöyle ki, eee, daha çok, böyle beni demoralize ediyor. Çünkü, böyle sürekli onu, böyle kaydırmak, atıyorum, hani, Instagram üzerinden örnek vermek istiyorum, videoları kısa kısa, 5 saniyelik videolar benim odağımı daha çok azaltmasına sebep oluyor. İşte, mesela sürekli bakmaktan artık ekran sürem arttığı için başıma ağrılar giriyor ama yine de önleyemiyorum, kendimi durduramıyorum.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı, evet. Ya, bu hissettiklerin çok normal. Çoğu insan da senin gibi düşünüyor. Bir yandan da, eee, kendilerini alıkoyamadıklarını da söylüyor Peki şu da var. Eee, sosyal medyada insanlar paylaşımlar yapıyorlar ve de, eee, sanki bir çeşit beğenilme veya görülme, fark edilme duygusu var. Senden bu sence bu duygular yani neden bu kadar güçlü?
Hı hı. Hıı.